Ừm, đúng là những cái cách đó thì rất là đơn giản ha, mình trồng cây trước nhà rồi, à, những cái cây xung quanh nhà mình thôi. Cũng không cần ra ngoài rừng thiên nhiên này kia, thì cũng giúp cho mình, gọi là, à, b giảm bớt căng thẳng này kia ha. Thì, à, bạn có thể là kể cụ thể hơn hông? Cái một lần là bạn, gọi là mà thiên nhiên giúp bạn, à, giảm stress một cách rõ rệt luôn á.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi nha. Ồ! Có nha bạn ơi. Thì có lần á mình quá là căng thẳng đi nè, cái là mình giành cái phần việc của bà mình luôn. Ờ, kiểu như, cái làm vườn là bà mình hay làm lắm, cái nay mình giành luôn, mình bảo là "Thôi để con làm cho." Á, cái là mình ra mình bắt sâu nè bạn, mình tưới cây nè, nhờ có nhiều mà khi mình thấy á những cái rau càng cua á bạn, nó mọc ở dưới quanh cái gốc cây á, cái mình cũng hái vô luôn, cái là mình có một cái món gỏi càng cua luôn bạn. Ờ, nói chung là vừa thư giãn mà vừa có đồ ăn ăn luôn.
Ừm. À há. Ừm. Wow, thú vị nha! Wow, ngon dữ vậy! <chuckles> Ừm, đúng là cái việc mà chăm sóc cây nè, trồng cây nè, mình nghĩ nó chỉ là, à, bình thường thôi nhưng mà thực ra cũng giúp cho cho bạn rồi, à, tư giãn này kia giữ đi nhiều ha. Thế thì, à, à, không biết là cái việc mà cái cảm xúc của bạn á khi mà bạn, à, trồng cây nè, rồi chăm sóc cây á, thì điều gì nó, gọi là, ờ, làm cho bạn cảm thấy thấy thư giãn như vậy?
Chính xác nha. Ồ! À, bạn biết sao hông? Khi mà mình tập trung á để mình có thể là làm những cái hoạt động xung quanh cái vườn của mình á bạn, đó, thế là mình cũng có, gọi là, sao ta không có còn suy nghĩ lăn tăn ra những cái vấn đề khác nữa. Ví dụ như là chuyện tình cảm hay là công việc này kia đó, cái mình gác bỏ một bên luôn bạn. Ừ, mình rất là tập trung vào cái công việc hiện tại thôi, hài cũng là một cách để thiền á bạn. Mình thấy như vậy á.
Ừm. À, hiểu. Ừm, đúng rồi. Ừm. Kiểu như là một cái cách để mà mình có thể làm không nghĩ tới những cái stress nè, công việc này kia ha. Đó, thì hông biết là những cái lúc mà như vậy á thì, à, những cái, gọi là, mùi hoa đi, mùi cây cỏ này kia đi ha, thì có giúp cho bạn, gọi là, thư giãn này kia hông?
Đúng rồi.